هاقول لك. بُص الصراحة أنا قبل الجواز كنت من الناس اللي ما بتعرفش توازن خالص، أنا كنت أفني ن ن نفسي يعني اللي هو أدّيكم نفسي يا جماعة وخدوها ومش مشكلة اعملوا فيها اللي أنتم عايزينه في الشغل، براحتكم خالص، إن شا الله يا رب ت آه نزلوني جُمعة وسَبت ن قعّدوني وقت إضافي، اعملوا اللي أنتم عايزينه. بس الكلام ده بقى بعد الجواز لقيت نفسي لأ، ما stop هنا، <laughs> ما ينفعش الكلام ده، ده مش هينفع خالص. فبصراحة آآ بعد الجواز كان في شُغل كده مُعيّن، أنا كنت باشتغله المفروض من 09:00 ل18:00 وكان ع بعيد شوية، فكنت باروَّح مثلًا 19:30، 20:00 كده أو حاجة. فحسيت إنه لأ، ما ما بقاش مناسب، يعني أنا بصراحة من الناس آآ خلّيني أقول ال باعرف أولوياتي شوية، يعني باعرف أحدد أولوياتي في كل مرحلة. فوقتها بصراحة قُلت لأ ن يعني مش ده اللي هيبقى أولوية عندي دلوقتي، ما ينفعش إن أنا أقعد أ يعني أدبدب في الأرض زي ما بيقولوا وأقول أنا عايزة أشتغل أنا عايزة أشتغل فمش هاسيب الشغل ده، لأ عادي أنا هاسيبه وهادوَّر على حاجة ب بمواعيد أحسن، تكون حتى قريبة من بيتي بحيث إن أنا حتى لو هاخلَّص متأخر ألحق أروَّح على طول. فالصراحة زي ما أنت قُلت كده <laughs> ما وازنتِش، أنا جِبتها من قاصرها خالص وقُلت لأ، رُحت آه بالضبط سِبتها خالص.
آه أنا بتاعتكم يعني <laughs> أوكي. أوكي. بالضبط، بالضبط، بالض أوكي. إمم. كويس. إمم. كويس أوي. أنتِ ق قطَمتِ يع <chuckles> ه دخ لأ آه، كويس أوي. بس ب إمم.
إمم فسِبته وفعلًا آه الحمد لله لقيت حاجة تانية مناسبة وكانت مواعيدها مناسبة، وهنا بقى جه فكرة التوازن، فكرة إن المواعيد تبقى كويسة فأنت أصلًا تعرف توازن، فاهم قصدي؟ لكن مش هيبقى مثلًا ناقص لك ساعتين في اليوم وت وتيجي تت يعني وتيجي ت تحاول إن أنت توازن في حتة ما أنت أكيد مش هتعرف، أنت خلاص اليوم بيخلص أصلًا. يعني فاهم قصدي؟
قولي لي، آه. آه يعني أنتِ أنتِ هنا بقى تقصدي إن أنتِ مش يعني مش مش بت بتكنترولي الأمور اللي أنتِ قادرة إن أنتِ تتحكمي فيها اللي هي خاصة بيكِ أنتِ، لأ، أنتِ عايزة تتحكمي في الأمور اللي هي ح معاكِ في الحياة، أو اللي هي بت بت بتحارب معاكِ اللي هو ظروف الشغل نفسها دي مش بتاعتِك، فلأ خلاص أنا هاشوف ظروف شُغل تكون مناسبة، مش مُجرد عادات خاصة بيكِ أنتِ بس، لأ أنتِ كمان بتتكيفي مع الظروف الخارجية وبتخلّيها تتكيف معاكِ عشان تناسبِك، وده الحقيقة ذكاء منِك يعني.
بالضبط. بالضبط. برا